हाँ और वहाँ पर होता ये था कि अ, जैसे अ, मैं हमारी माँ को लेकर और 2 मौसी ये 3 बहनें थी और 1 मामा थे। तो 4 ये लोग और 1 और उनके चचेरे म मतलब जो साइड के मामा थे और वहाँ पर भी मौसियाँ थी, तो वो भी ऐसे 3-4 लोग थे और ये ना जाने क्या संयोग था कि सब 4-4 बच्चे थे।
तो अरे, वाह वाह। अच्छा, वाह, वाह। अरे, वाह, वाह क्या बात है। <chuckles>
<laughs> तो तो ऐसे करीब मतलब 30-40 बच्चे इकट्ठा हो जाते थे।
अरे, वाह, वाह।
अब आप सोचिए कि एक और घर हालाँकि बहुत बड़ा था, लेकिन अब सोचिए एक घर में 30-40 बच्चे इकट्ठा हैं 1 महीने के लिए और जो धमा चौकड़ी मच रही है उसमें, उन बच्चों को खाना खिलाना अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल काम होता रहा होगा, ये मैं आज अनुभव करता हूँ अ, हमारी मामी और मौसी के लिए और
बस। हाँ, ये तो है। हाँ, ये तो है। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल।
अ, उसमें भी अ, एक हमारा तय कार्यक्रम था कि हम अ, उस पूरे महीने में कम से कम 1 बार या 2 बार वहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर एक नदी बेह बहा करती थी।
अच्छा, अच्छा।
हाँ, तो ये अवध का इलाका था और वहाँ पर वो अ, सरयू नदी की एक धारा थी और अच्छी खासी धारा थी वो, तो वहाँ पर हम लोग नहाने के लिए ज़रूर जाते थे। अ, हाँ।
अच्छा, अच्छा। तो जैसे अभी आप हाँ, तो जैसे अभी आपने बताया कि आप जैसे बहुत सारे आपके परिवार के लोग एक साथ इकट्ठे होते थे, तो वो लोग इकट्ठे होते थे, वो आपके लिए खास लम्ह था, एक खास याद थी या कुछ ऐसा उसमें भी कुछ एक लम्हा था एक अनुभव था, जो आपको याद आता है या वो लोगों के साथ उन रिश्तेदारों के साथ मिलना या आपको आपका एक यादगार पल है?
तो वो एक अलग ही अनुभव था। हाँ।